Oye, ¿qué papel juega el idioma en tu identidad?
Pues mira, yo creo que el idioma en general, eh, o bueno, sí, la lengua en sí misma, es algo que a todos nos pues, nos representa, ¿no?, en sí, porque pues, uno habla como quien es. Uno es el reflejo bue el bueno, la forma en la que uno habla es el reflejo de quién eres. O sea, eh, tú hablas tal vez tanto por tu acento, tu región también donde creciste, la cultura que te rodea, y también tal vez tu familia, tus padres, se te pegan algunas frases por ahí de tus amigos, ¿no?, de esa forma de hablar. Entonces, eh, es lo que te digo.
Ajá. Claro. Sí. Ujú. Claro. También el nivel socioeconómico se refleja bastante en en la forma de hablar.
Mm. Claro. Sí, eso también.
Y también se refleja la educación que tuviste, con quiénes te relacionaste, en dónde creciste
Ujú. Sí, pues sí. Sí, justo, o sea, hablar es que tal vez uno no le toma, tal vez mucha atención, como algo cuando uno habla sobre la identidad de una persona. Pero pues, la verdad es que en realidad es es eres todo, ¿no? <chuckles> O sea, la forma en la que hablas, eres todo tú. Entonces, eh, fíjate que yo estudié lengua y literatura hispánicas. Entonces, eh, pues, a mí la verdad es que pues yo siempre, he pensado que la lengua, es algo que uno no le presta atención en general, porque pues, uno en la escuela que no, tiene uno español, ¿no?, pero suele pensarse como la materia más fácil, ¿no?, la materia, eh, más básica, ¿no? Eh, y suelen pensar, ¿no?, que es la fácil a comparación de matemáticas. Pero, pues en realidad el el el idioma es algo muy, muy bonito porque, eh, incluso es, o sea, decíamos, ¿no?, que es el reflejo de, cómo eres, pero también es el reflejo de la sociedad, ¿no?, porque, eh, los idiomas se manejan de distintas formas, ¿no? Eh, yo lo que pienso mucho, por ejemplo, es en este ejemplo de el tú y el usted. En español tenemos esto, ujú, sí, claro, ¿no? Mientras que en inglés nada más hay una forma para referirse al otro, ¿no?, el you. Entonces, aquí esto deja ver mucho, ¿no? Como el español tiene esta formalidad incluso, eh, pues, para dirigirse a otras personas.
Ujú. Ujú. Por supuesto. Ujú. Okey. Ajá. Claro. Ujú. Sí, ajá, para reflejar mucho la formalidad, ¿no? Así es. De hecho, te iba a preguntar de eso sobre si hablas otros idiomas aparte del español. Y debido a que hables estos otros idiomas, ¿has valorado de alguna manera, en especial al idioma español?
Ujú. Sí. <chuckles> Sí, fíjate que bueno, o sea, aparte del inglés, que bueno, ya es un poco más general, ¿no?, <chuckles> que que pues todos lo tenemos que saber en la escuela, y así. Entonces, eh, pues, está este de base, pero también, por ejemplo, yo llevo muchos años estudiando japonés, eh, y por ejemplo, también estudié también un par de años italiano y ya más acabo de empezar en alemán, entonces esa es estoy así súper básica. Entonces <chuckles> de ese casi no sé. Pero, por ejemplo, de japonés, también lo pongo mucho en contraste con el español y el inglés, en cuanto a esta parte de la formalidad. Que pues, uno te digo el el inglés es más, yo le digo un poco más confianzudo, ¿no?, <chuckles> porque a todos le dices you. En español, tenemos esta diferenciación, ¿no?, de de tú y el usted y pues ya es cada quien como le enseñan en su casa a cómo usarlo, porque obviamente en algunas familias es mucho de que a padres, y a los a los tíos, y a los abuelos, se les habla de usted, ¿no?
Ajá. Okey. Jum. Ujú. Okey. Sí, ujú. Así es. Ah, okey. Ajá.
Pero pero en muchas otras casas, pues se les habla de tú, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo a mis papás les hablo les hablo siempre de tú, y a mis abuelos también les hablaba de tú, y a mis tíos. Pero yo conozco personas que hoy en día, o sea, gente de mi edad. Yo tengo 24 años, eh, le hablan de usted a sus papás, y yo digo: "Wao", <chuckles> Sí, sí.
Ajá. Ajá. Ajá. Oh, okey. Sí, se me sorprende un poco saber de eso, ¿no?
Sí, sí, te digo decía, cosa como, de cómo los crían, ¿no?, en su casa. Ujú, este
Sí. Ah ya, ajá. Entonces sí, eso también es, eso también es un reflejo de la identidad de la persona, el la forma en la que se refieren hacia sus propios padres, incluso el nivel de formalidad que le tienen a sus padres.
Claro. Ujú. Sí. Sí, te digo que pues, eso también muestra, eh, o sea, claro, está la existencia ya del tú y el usted, ¿no?, en general en el en el idioma. Pero pues, ya en sus casas es donde les ma les enseñan cómo manejar, ¿no?, esa misma formalidad. Eh, sin embargo, por ejemplo, o sea, en otros países, tal vez no. En Colombia me parece, ¿no?, que usan más el usted, eh, para personas incluso de la misma edad. O sea, así, gente joven, también usan mucho el usted y es como de, ah vaya, ¿no? O sea, aquí, pues es todos de tú, ¿no?, <chuckles> pero, allá sí se usa mucho eso.
Ajá. Ajá. Ujú. Oye, entonces, ¿crees tú que, por ejemplo, eh, toda la gente que es hispana o que habla, pues, el idioma español o que habla idiomas latinos como el italiano, o el rumano o el español, tienen la personalidad que tienen debido al idioma? ¿Crees que se está como muy relacionado el idioma? Y, eh, y e e, ¿para identificar a esos países como la manera en la que se desenvuelven como sociedad?
Ujú. Sí. Mm, no. Ajá. <chuckles> Pues, creo que es al revés. Creo que o bueno, es un m un poco de ambos, ¿no?, porque o sea, es lo que decíamos, ¿no?, que, eh, la la forma en la que uno habla, es el reflejo de todo lo demás. Entonces, yo creo que es lo mismo. La lengua se forma un poco por cómo es la sociedad. No es tanto que la lengua te haga a ti, sino que tú haces a la lengua. Entonces Ujú.
Okey. Ajá. Okey. Porque si te fijas, fr este, en países como Brasil, como Portugal, como España, como Italia, como Rumania, un poco como Grecia, que tam que el español le pues o, es un poco greco también, este, todos, este, son muy c son son muy similares entre sí, incluso culturalmente, y algo que comparten, pues es el idioma, ¿no? Entonces, de ahí es de donde se puede dedu deducir un poco, ¿no? Que, pues, hasta cierto punto, tal vez el idioma les influye, ¿no? Para ser para tener la personalidad que tenemos.
Sí. Ajá. Sí. <chuckles> Sí. Ujú. Sí, yo creo que tal vez, es un te digo, un poco de ambos. También la parte, de, eh, pues, también histórica, también influye bastante, ¿no?, eh, porque, incluso, el idioma se ha formado en base a la historia, eh, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras debido a las migraciones, ¿no?, de otros países. O sea, tenemos todas esas pa esas palabras para, eh, pues, que provienen del árabe, ¿no?, todas las de zanahoria, almohada. Todo ese tipo de palabras vienen del árabe, ¿no?, eh, y obviamente tenemos anglicismos, tenemos, pues de todo, ¿no?, porque, pues, te digo, la gente es la que hace el idioma en sí. Entonces, yo creo que, digo, es es como que un poco de ambos, se influyen mutuamente. Entonces Porque, por ejemplo, regresando to tal vez un poco a lo de la formalidad, es lo que te decía, por ejemplo, el japonés lo que tiene mucho, es que no se enfoca tanto en los tiempos verbales, sino en la formalidad, eh, porque, eh, por ejemplo, en japonés.
Ujú. Ya. Ujú. Ajá. Sí, claro. Ujú. Okey, ujú, eh ¿es algo que tiene más relevancia?, ¿la formalidad en el japonés? O
Sí, sí. Fíjate que sí, porque en japonés no hay tiempo verbal de futuro, em, sólo está el pasado y el presente, ¿no?, eh, pero lo que cambia bastante es, eh, o sea, la conjugación de los verbos se da por la formalidad.
Ah, okey.
O sea, se habla muy diferente también, em
Okey.
Pues si, le hablas a alguien mayor, o sea, como que allí tienen muy marcada esta cuestión de la cercanía con otras personas. O sea, incluso, eh, por ejemplo, allá es muy común que a pesar de que por ejemplo 2 hermanos sean gemelos, o sea, que tengan la misma edad, siempre va a haber uno mayor y otro menor, y el menor tiene que deberle respeto al mayor. Entonces, eh, tengo que como que Ujú.
Ujú. Okey. Fíjate que eso me hace ver en que allá todavía se define muchísimo más la identidad de cada persona por esta distinción de de la formalidad, ya que, esta distinción te da una separación muy clara y por lo tanto, te vuelve muy individual y por lo tanto, muy identificable, muy ide muy con una identidad muy propia, ¿no?
Sí. Sí. Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. O sea, en general los creo que los asiáticos, o sea, yo no sé tanto de los chinos o de los coreanos o de los tailandeses, pero yo creo que en general los asiáticos tienen como que esta cuestión todavía muy marcada de, eh, el honor, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con el porqué son tan formales y tan cerrados, eh, porque son os justo eso. No son tan como decías ¿no? Que tal vez, eh, tanto los latinos como pues, ahí algunos europeos, pues, tienen esta personalidad, ¿no?, pero también los asiáticos tienen la suya. Entonces, se siente se siente distinto, ¿no? Y te digo que ellos son muy muy así, muy formales, muy serios, eh.
Ujú. Okey, ujú. Sí, así es.
Y, pues, justo como que muy individuales, ¿no? Que es lo que decías, em, entonces Ujú.
Sí, así es. No, e incluso se ve que reflejan las castas también, ¿no? O sea, no no solo no solamente el estatus de la edad, sino el estatus socioeconómico, también es reflejado en gran medida por el lenguaje que, eh, utilizan. Digo, a como estoy viendo, ya yo no conozco en mi caso nada de de idiomas asiáticos <chuckles>
<laughs> Sí. Mucha jerarquía. Ujú. Sí, claro, porque <chuckles> No, pero sí, la verdad es que sí
pero, pero lo que dices, sí. Ujú.
Sí, incluso también, mm, o sea, entre ellos mismos, pues pueden entender ¿no?, es justamente justamente esa diferencia. Digo, porque en cualquier país, muchas veces se hace también un poco el feo, ¿no? Eh, tal vez, en la zona céntricas se les hace un poco el feo a la gente de provincia, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy yo soy de México. Em, hay muchas personas que yo he conocido que han venido de otros estados, que les o sea, ellos ocultan sus acentos, ¿no?, de sus lugares, ¿no?, de origen. Eh, por ejemplo, o sea de Veracruz, de Yucatán, ¿no?, que o del norte, incluso, ¿no?, muchas veces las personas, pues sí
Okey. Okey. Ujú. No, pues, con razón los ocultan. <laughs>
<chuckles> No, pero, eh, o sea, sí, usualmente, sobre todo Te digo, en la escuela, yo recuerdo muchas amistades que pues sí era como, o sea, no les gustaba que les dijeran O sea, uno no s O Bueno, yo nunca le dije a nadie, pero o sea, sí recuerdo conversiones de que varias amistades le decían: "No, pues, es que se te oye tu acento, sí, cierto. Eres de tal lado, ¿no?", pero, o sea, era más como que para convivir, ¿no? O sea, como de, ay, ¿de dónde eres? No este, ay Ujú, sí. Pero pues ellos obviamente pues sí, tal vez se sentían un poco señalados y pues, muchas veces, pues trataban de no hablar de esa forma y es como de no, pero pues, o sea, ¿qué tiene?, ¿no? O sea, uno habla, te digo, como es, como quien como de dónde creces, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que avergonzarte la forma en la que hablas? Ujú.
Claro, ajá. Sí, no como una crítica. Ujú. Claro. Sí, exacto. Ujú. Sí, no había notado eso, que también el acento juega un papel grandísimo en la identidad de la gente. Muchas veces identificas precisamente a alguien por la forma en la que tiene ese acento de donde viene.
Ujú. Sí. Sí. Sí, porque es lo que te digo. Entonces, o sea, uno crece, eh, uno habla por donde crece, eh, con lo que te rodea. Entonces si todas las personas a tu alrededor hablan de cierta forma, se te pega. No sé si te ha pasado que estás mucho con una persona tal vez y se te pegan algunas de sus frases o de su forma de hablar, hasta su tonito, ¿no? Este, a mí me pasó varias veces, eh, que, o sea, por ejemplo, yo tengo una, mm, bueno, tengo una amiga de Chile, ¿no? Y, eh por ejemplo, ella, eh, bueno, más bien al revés. Ella es de México, pero se fue a Chile y fíjate que ahora que hablamos, o sea se casó allá y todo, este, entonces cada vez que hablo por ella con ella por teléfono
Ujú. Claro, ujú. Okey. Uy. <chuckles> Ajá. Ah. Ah, ya, ya. Ajá.
eh, se le escucha ya totalmente dia diferente, el acento <chuckles> ya se le pegó por completo. Sí y y y entonces luego y es como de, y ahora eso, ¿qué tú, qué te traes? Y dice: "Ay, no. Dice que". Sí. Sí, sí, sí. <chuckles> Y dice que es muy chistoso, porque allí o sea, la familia, pues, de su pareja y tal le dicen: "Ay, es que tú hablas muy, este, muy mexicano. Sí, se te oye muy ahí, este, pues, eh, el chale", ¿no? El todo esto, y más como es de la ciudad, pues, dice, ¿no?, pues, es muy chilanga, ¿no? <chuckles> Entonces, este, pues sí, todavía está está esto está muy chistoso, te digo, porque pues se le pegó y pues sí sí, pasa que se te pega cuando pues justo vas a otro lugar, eh, obviamente hablas como ese lugar. Te digo, que por ejemplo, con estas amistades de la prepa que venían, no sé, de Veracruz y así, eh, luego ya no era por ocultar, sino que ya pues pasan los años y ya te quedas ahí más tiempo, pues se te pega como hablan las otras personas a tu alrededor.
Ya se escucha chilena. Ujú. Ajá. Hasta las expresiones, ¿no? <chuckles> No solo el no solo el acento. Muy mexicano. Ujú. Ajá. Okey. Ajá.
Así que sí.
Y y fíjate que que también me parece muy probable, que las personas que hablan algún idioma que es complicado, pues, también, puede que se le haga complicado la vida, ¿no? O sea, cuan cuando tienes que expresarte cuidando todos esos aspectos como la conjugación, los tiempos, la formalidad, el acento, eh, a lo mejor un dialecto en particular de una zona, etcétera, pues, debe complicarte más el poder expresarte, y por lo tanto, debe hacerte más complicada la vida. Entonces, puede ser que también parte de tu identidad es qué tan fácil sea tu idioma, y también qué tan eficiente eres haciendo lo que haces, ¿no?, tanto como persona, como en tu trabajo, como estudiante, porque si el idioma te lo está facilitando, pues, también, tienes más tú esa facilidad de ser eficiente en lo que haces en tu día a día.
Ujú. Sí. Mm. <chuckles> Ujú. <chuckles> O sea, sí, sí, sí. <chuckles> Sí. Sí, claro, ¿no? O sea, los idiomas eh, bueno, te digo en general uno, no le suele prestar atención tal vez, al idioma que habla po o sea, cuando nace, ¿no? el idioma materno. En este caso, por ejemplo, el español, uno nunca se pone a pensar detenidamente en las estructuras más allá de lo que te enseñan en la escuela, ¿no?, sujeto, predicado, tal vez sí por ahí algún adverbio o tal. Ujú, sí.
Así es. Ujú. Ajá, hasta que conoces otro idioma de e es como cuando te das cuenta de lo complejo que es tu idioma propio.
Sí, sí, sí, justamente yo creo que muchas personas es por eso que, entienden también más el inglés, porque lo consideran más sencillo. Pero, creo que también antes de aprender otro idioma, es importante aprender el propio. O sea, eh, uno cuando entiende más cómo funciona su lengua materna, es cuando puede entender otros idiomas. Por ejemplo, o sea, cómo vas tú a aprender un yo creo que si sabes, por ejemplo, qué es un adverbio en español, te va a ser mucho más fácil saber qué es un adverbio en inglés, o en otro idioma. Entonces
Ujú. Claro, ujú. Ujú. Sí, conocer el concepto primero para poder transportarlo a cualquier idioma y aplicar luego, según sea el caso.
Ujú. Claro. Sí, e es muy importante, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eh, sobre todo, eh, el aprenderlo, pero también el estar orgulloso, ¿no?, de cómo hablas y y de porqué hablas así, cu ¿por qué hablas como hablas? <chuckles> Claro.
Ujú. Y de disfrutarlo también, incluso, porque, eh, puede llegar a ser un placer tanto tanto enunciarlo como escucharlo.
Ujú. Sí, totalmente. La verdad es que sí, sí, es es muy bonito, pues, entender su propio idioma. <chuckles>
Así es. Oye, pues, muchísimas gracias por compartirme todo esto, y es una pasión que creo que compartimos, por lo tanto, disfruté más todavía <chuckles> esta plática contigo.
<chuckles> Sí, yo también lo pasé muy bien. Te agradezco mucho, pues, también por convesar conversar conmigo sobre esto. <chuckles> Cuídate.
Hasta luego, bye.